जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ।
कितनी बने हैं हाँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।
बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, कि मतलब अ, हमारा स्मार्टफ़ोन है, कहीं न कहीं वो मतलब हमारे डाटा को मतलब स्टोर करता है वो। जैसे कि हम, कॉल करते हैं और जितनी हम बातें करते हैं हम लोकेशन परमिशन दी दे देते हैं उसको।
हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। <clears throat> हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। <clears throat>
तो उसपे मत उसके पास हम डाटा वो कहीं न कहीं तो रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब इससे, जो मैसेजेस, कॉन्टैक्ट होते हैं हमारे और फ़ोटोज़ वगैरह, ब्राउज़िंग हिस्ट्री होत वो मतलब उन पे सबका एक्सेस होता है। तो मतलब प्राइवेसी तो प्रभावित करता ही है। और मैं यह आपसे पूछना चाहूँगा कि स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, निजी जानकारियाँ सुरक्षित रह पाती हैं, या नहीं?
हुँ, हुँ। सही है, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।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 स अ, वही मैं कह रही हूँ ना, मुझे लगता है कि अ अ, सुरक्षित तो नहीं है हमारी जानकारी, क्योंकि हम देखते हैं कि अ अब व जब भी कोई अ, जैसे सरकार की कुछ, मने है कोई किसी को पकड़ना होता है, कोई अ, चोर या क अम, किसी को भी, तो वो अ, मैं ज़्यादातर आजकल हम सुनते हैं कि वो उनके फ़ोन से, फ़ोन में जाके वो जिससे बात कर रहे थे, वो पूरा अ, जो डेटा है वो ले लेते हैं। इसका मतलब हमारे हम जो भी बात करते हैं, किसी से भी या कुछ फ़ोटो या कुछ भी अ, शेयर करते हैं, शायद वो कहीं पे, जाके वह ओ एक जगह रहता है, इसीलिए वो ले पा रहे हैं ना? चलो ये तो अच्छा काम के लिए सरकार ले रही है, मगर इ यही जो हमारी जो डेटा है दूसरे कंपनियाँ दूसरे कामों के लिए भी तो इस्तेमाल करते, है ना?
जी, जी।
तो, मुझे तो लगता है प्राइवेसी तो है ही अ, रहती ही नहीं है। अ, शायद कुछ ऐसे होंगे अ, कि हम अ, कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी जो शायद हम अ, प्राइवेसी थोड़ी मने अ, अ, क थोड़ी ज़्यादा कर सक मने प अ, थोड़ी त मने कम कर सके हमारी जो डेटा शेयर हो रही है, है ना? आप
जी, जी।
हुँ, हुँ, हुँ।
मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से, मतलब हैं अ, जो हमारी आदत है इनसे सतर्क रहना चाहिए। जैसे अम, जो फ्री ऐप्स होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन माँगते हैं। अ, मतलब जैसे एक नॉर्मल सा मतलब एक कैलकुलेटर ऐप है, अगर हम उसको डाउनलोड करते हैं तो, कैमरा लोकेशन और बाकी अन्य चीज़ों की परमिशन माँगता तो इसमें तो ज उसको तो ज़रूरत है नहीं ये कैमरा लोकेशन माइक की। लेकिन वो फिर भी माँगता है, तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए। और मतलब जैसे सोशल मीडिया, तो हर मूवमेंट ट्रैक करते रहते हैं। आपको पता ही होगा जैसे आजकल अ, वो वाले ऐप्स होते हैं, और जो अ, प सही होते हैं, अगर हम उससे भी कनेक्ट करते हैं, तो उन पे भी हमारा डेटा चले जाता है। जैसे कि आपको ये पता होगा।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <clears throat> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सही है, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही है, हुँ। <clears throat> हुँ, हुँ, हुँ। सही है, हाँ। हुँ, हुँ।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
और हमें अ, जो ऑप्शन आता है एक्सेप्ट कुकीज़ जिसकी आप बात कर रही थी।
हाँ, हाँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ।

जैसा कि आजकल लोग जो है, जहाँ भी जाते हैं, वो मतलब अ इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी अपलोड कर देते हैं, या स्नैपचैट पे स्नेप भेजते हैं, तो उनके पास मतलब हमारी हर इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ गए हैं कब गए हैं, किसके साथ गए हैं। तो मतलब इतनी चीजें हमें मतलब, नहीं शेयर करनी चाहिए और जैसे कि स्मार्टफोन प्राइवेसी को बढ़ान हमें मतलब अ, जो ऐप्स हैं, उनको मतलब वही परमिशन देनी चाहिए जो कि उनके लिए ज़रूरी होती है।
हुँ, हुँ। उहुँ। हुँ, हुँ। उहुँ, हाँ, हाँ। उहुँ, हुँ।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 हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।
और हमें मतलब समय, समय पे जो है ऐप परमिशन को देखते रहना चाहिए कि अ, क्या-क्या यूज़ कर रहा है वो ऐप और जैसे पब्लिक नेटवर्क पे हैं वाई-फाई पे, तो वहाँ पे हमें वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहिए और जैसे कि एक होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो उसको हमें ऑन रखना चाहिए ताकि मतलब इतने आसानी से आपके मतलब डेटा -वेटा कोई ब्रीच ना कर सके।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
हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, अग अगर अ, हुँ, जैसे अ, मैं मैं कह रही थी एंटीवायरस होने पर भी कभी-कभी अ, हम जो अ, कोई ऐप में जाते हैं, तो कोई ऐड आता है, जैसे आप आपको फ्री में कुछ मिलने वाला है, और वो कहते हैं कि इस पर आप क्लिक करें। तो हम अ, हम क्लिक कर देते हैं। तो अगर एंटीवायरस होता है, तो वो मुझे बताता है कि ये वो पहली बात तो खुलता ही नहीं है और फिर कभी-कभी बताता है कि ये अच्छा साइट नहीं है। अ, ये इसे खोलने से कुछ माने अ, ग कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उससे हम लोग थोड़ा अ, मने हमें जानकारी आ जाती है कि चलो नहीं खोलना। मगर मैंने सुना है कि बहुत लोग जब जो नहीं जानते हैं वो उस पे क्लिक करते हैं, तो उनका इन्फॉर्मेशन अ, मने लीक हो जाता है। ऐसे सुना है मैंने मगर उसमें कितनी स सच्चाई है, मुझे नहीं पता हूँ।
और जैसा आपने जी, जी। जी, जी। जी।